À, bạn ơi, dạo gần đây á nha, Tết đến nè, cho nên á là công việc của mình rất là nhiều luôn. Mình đang làm bên cái mảng là quản lý đơn hàng á, cho nên á cái việc mà á hả cần phải, à, giống như là, sắp xếp công việc nè, rồi, ờ, làm sao để chuẩn bị đơn hàng để mà á xuất trước Tết nè, và quan trọng hơn nữa là á, ờ, mình phải làm việc với lại nhà máy để mà thúc đẩy cho cái đơn hàng nó xong, ờ, đúng cái thời hạn nè. Cho nên đôi khi á nhiều việc quá và á mình cảm giác như là mình bị quá tải ở trong cái việc sắp xếp công việc. Bên cạnh cái việc sắp xếp công việc này á thì, à, mỗi sáng như vậy khi mà lên công ty á nha, mình cần phải, ờ, trả lời email của khách hàng, mà đâu phải là 1-2 cái email đâu, cả mấy chục cái email. Cho nên á đôi khi á khi mà vô mình kiểm tra mình hông biết là phải sắp xếp và ưu tiên phải trả lời cái nào trước, hoặc là không biết là phải sắp xếp hay là ưu tiên giải quyết công việc nhà máy trước hay là khách hàng trước, hay là nhà cung cấp trước? Kiểu giống vậy á bạn. Ừm, ừm, cho nên á hả đúng rồi, mình cảm thấy là mình rất là căng thẳng và mệt mỏi luôn. Thì hông biết á là bạn có cái lời khuyên nào cho cái chuyện của mình hông?
Ừm. Mình đây! À, vậy hả? Ừm. Ờ, mình hiểu rồi. À. Quá nhiều công việc, đúng không? Ờ, mình hiểu cái vấn đề của bạn rồi nha. Thì, ờ, khi mà cái công việc thì nhiều, mà cái thời gian sắp đến là còn sắp Tết nữa, nên là càng về cuối năm công việc nó càng dồn đọng, đúng không? Mình hiểu cảm giác đó. Lúc đấy thì cái việc nào cũng có vẻ như là rất là quan trọng, còn đầu mình thì lúc nào cũng rất là rối. Thế thì, ờ, biết bước cho rõ nhá, để bạn có thể biết được là, ờ, khi nào bạn ưu tiên được cái việc quan trọng mà không bị quá tải. Thì trước hết là mình muốn hỏi bạn một vài câu hỏi để mình rõ hơn cái vấn đề của bạn đang gặp phải nha. Thì, ờ, không biết là trong cái tuần này đi, thì bạn có những cái hạn chót nào quan trọng hay không? Hoặc là bạn có cái mục tiêu gì trong tuần này bạn cần phải hoàn thành hay không?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, thực ra trong tuần này á, là mình phải, à, giống như là chụp hình cái đơn hàng của mình nè. Tại vì mình á, bên công ty mình là sản xuất về giày, cho nên á khi mà sản phẩm ra rồi đó thì mình trước khi mà xuất hàng đi thì cũng phải là chụp hình giày, ờ, ở nhiều cái góc độ khác nhau để gửi cho khách hàng, để mà họ coi thử là nó có ổn hông. Rồi á cái việc mà, giống như là, ờ, kiểm tra cái đế giày nó có phù hợp với cái tiêu chuẩn nước của họ hông, thì cũng phải gửi qua cho họ. Đó, mà á thứ Hai tuần tới nè, là phải gửi cái thông tin rồi. Mà hiện tại á thì, ờ, nhiều cái công việc quá và mình cũng hông biết là, ờ, phải gửi, giống như là, phải hối bên cái chỗ mà kiểm tra cái cái phần đế giày nè, rồi á, ừm, phải chụp hình để gửi nữa. Nó nhiều việc nó chồng chất á, cho nên là á mình cũng chưa biết sắp xếp là phải á, ờ, làm việc với đôi bên nào trước, hay là á hả ưu tiên cái chỗ nào trước nữa.
Ừm. À, rồi. Ờ. Mình hiểu bạn rồi nha. Ờ, ừm, không biết là nếu mà trong ngày hôm nay hoặc là trong một vài ngày tới mà bạn không hoàn thành được một nhiệm vụ nào đấy trong công việc của bạn á, ví dụ như là cái việc mà chụp hình bạn không chụp, ừm, kịp đi, không kịp thời thì, ờ, cái đó nó có ảnh hưởng gì lớn đến cái, ờ, công việc của bạn hay không? Hay là có những cái hậu quả gì mà bạn, ờ, ờ, bạn nhận ra được không?
Ừm. Thật ra á nếu mà thứ Hai tuần tới nè, mà mình không có gửi hình kịp cho khách hàng á thì giống như là nó cũng, ơ, làm chậm tiến độ một phần ở bên chỗ họ, tại vì họ cũng cần giống như là có hình của những cái mẫu giày như vậy để mà họp lại với đội của họ, để mà sắp xếp gửi qua cho các, ơ, giống như là đại lý ở bên của họ á bạn. Tại vì khi mà mình chuyển hàng qua chỗ họ đi thì họ cũng phải là chi cái đơn hàng ra, rồi chuyển qua những cái đại lý ở cái cái chi nhánh công ty của họ. Đó, cho nên là mình cần nếu mà mình, ờ, nộp, ờ, gửi mà không có đúng thời hạn á thì nó sẽ chậm trễ và cái hậu quả nó cũng khá là nghiêm trọng luôn á.
Ừm. À. Ừm, mình hiểu rồi. Nghĩa là nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái hiệu quả, đến cái việc mà bạn làm việc với đối tác, ừm, công ty bạn làm việc với khách hàng như nào, đúng không? Thế thì, ừm, nó một công đó là một việc rất là quan trọng mà các bạn cũng cần phải luôn luôn là để ý là, ừm, phải làm đúng cái thời hạn của mình, đúng hông? Ờ, thế thì, ờ, thực tế mà nói thì không biết là mỗi ngày, ờ, bạn dành thường dành bao nhiêu thời gian cho công việc của mình và bạn thường là thấy là bạn dành bao nhiêu thời gian cho cái việc mà bạn nghỉ ngơi, bạn lấy lại năng lượng để bắt đầu, ờ, để bạn có thể đủ sức để làm, ờ, cho ngày tiếp theo bạn đủ sức để bạn, ờ, đi làm á, thì không biết là bạn phân bổ thời gian như thế nào?
Đúng rồi. Ừm. Ờ, thường á nha, thì một ngày, à, làm việc của mình á là bắt đầu lúc 8:00, kết thúc là lúc 5:00 chiều, mà trong cái khoảng thời gian đó là công việc của mình, ờ, mình thấy là lúc nào nó cũng bận rộn hết, kiểu như là, hông làm việc này thì cũng phải làm việc khác. Cho nên á thì thường trưa mình chỉ có 1 tiếng để nghỉ ngơi thôi, giống như là, trong một tiếng đó là để ăn trưa rồi xong nghỉ ngơi, rồi sau đó khi mà dậy á là cũng phải là bắt đầu công việc. Ừm, ngoài cái việc mà chụp hình cho khách hàng đi chẳng hạn, thì bên cạnh đó mình còn phải làm cái việc, giống như là, chuẩn bị tem nè, rồi ha chuẩn bị hộp để mà giày về á là mình phải bỏ vô hộp và giống như là đóng thùng để gửi đi á bạn. Đó, cho nên nó bận, ừm, bận rộn là dữ lắm.
Ừm. Ừm, nghỉ ngơi. Ừm. Cũng rất là bận ha. Thì không biết là trong, ơ, công ty của bạn đi, thì bạn đang làm việc cùng với bao nhiêu người? Và bạn cảm thấy là cái sự hỗ trợ từ đồng đội, từ đồng nghiệp của bạn, có có thể làm khiến cho bạn giảm bớt đi cái khối lượng công việc của mình hay không? Hay là tất cả mọi người đều có những cái công việc bận rộn như nhau?
Ừm, thật ra á nha, cái đội của mình á có khoảng 4 người, ờ, bao gồm mình luôn là bốn người. Ờ, thì mọi người cũng, kiểu là, rất là hỗ trợ với nhau, nhưng mà đôi khi á nó nhiều việc quá, cho nên á là á hả cũng không có làm xuể á bạn.
Ừm. À, nghĩa là cái khối lượng công việc bạn có cảm thấy là nó quá nhiều hơn so với cái số lượng người mà, ừm, mọi người đang phải đang có, đúng không? Ví dụ 4 người thì không thể nào mà làm hết được, ừm, chừng ấy công việc bạn có nghĩ như vậy không?
Ừm. Ừm. Ừm, thực ra đúng là 4 người là không làm hết chừng đó công việc luôn á, tại vì á cái, ừm, ờ, bên cạnh cái việc mà làm trong cái nhãn hàng mà mình đang làm đi, thì mỗi người như vậy cũng có một cái nhãn hàng khác nhỏ nhỏ mà họ cần phải chịu trách nhiệm nữa. Cho nên đôi khi á, ờ, một người, à, làm h hai ba công việc lận chứ không phải là một công việc. Đó, cho nên là đôi khi là nhiều quá thì cũng không biết á bản thân mình, à, là không biết là ưu tiên cái, á, cái nhiệm vụ nào quan trọng để làm trước. Ừm, cho nên là mỗi ngày mình cảm thấy là, ờ, mọi thứ nó dường như nó cứ lộn xộn, lộn xộn vậy đó.
Ừm. À. Ồ. Ừm. Ừm, ồ, mình hiểu vấn đề của bạn rồi nha. Thì, ờ, cái việc mà bận rộn như thế thì nhất là vào cuối năm này thì không không công ty nào, ờ, <laughs> ừm, không trải qua cái trường hợp giống như là công ty của bạn á. Thì cá nhân bạn đi, thì cái việc quan trọng nhất là bạn vẫn phải làm cách nào để sắp xếp được cái thời gian của cả của bạn cá nhân bạn, và thời gian công ty, bởi vì khi mà bạn giữ được cái một cái lịch trình làm việc và nghỉ ngơi nó hợp lý, thì bạn mới có thể đủ sức để có thể, ờ, ưm, hoàn thành những cái trách nhiệm về công việc của mình được. Thì, ờ, cái lời khuyên đầu tiên của mình dành cho bạn là bạn có thể, ờ, dùng một cái, ờ, ừm, ma trận, gọi là, một cái cách mà bạn sắp xếp làm sao cho là cái công việc nào là quan trọng nhất, cái công việc nào là khẩn cấp nhất thì bạn sẽ làm ngay lập tức. Còn những cái công việc nào mà bạn cảm thấy như là nó có thời th hạn nhiều hơn, nó cần nhiều thời gian để làm hơn, và bạn, ờ, cần tập trung để làm nó nhiều hơn thì bạn hãy để nó về sau. Thì, ờ, khi mà bạn làm xong những cái cái cái nhiệm vụ mà nó khẩn cấp ngay thì bạn sẽ, ờ, không phải nghĩ đến nó về sau nữa, và bạn sẽ dành nhiều thời gian về sau hơn dành cho những cái công việc quan trọng hơn. Thì bạn sẽ phân chia ra lành thành 4 nhóm như này nha. Thì nhóm thứ nhất là bạn sẽ gạch, à, đầu dòng là cái công việc nào là quan trọng và khẩn cấp thì bạn sẽ làm ngay, đó là, ừ, đó là công việc thứ nhất. Cờ, cái nhóm công việc thứ 2 là, ừm, nhóm, ưm, nhóm công việc nào nó cũng quan trọng, nhưng mà nó lại không khẩn cấp bằng thì bạn sẽ lên lịch cho nó, và bạn sẽ làm nó sau, bởi vì nó vừa hai cái nhóm này nó quan trọng, đúng không? Nhưng mà bạn sẽ ưu tiên cái sự khẩn cấp nhiều hơn và bạn làm cái cái cái công việc mà cần thời hạn nhanh hơn à. Cái nhóm thứ 3 là cái nhóm là không quan trọng này, cái nhóm công việc này là nó sẽ không có ảnh hưởng quá là nhiều đến cái công việc của bạn hiện tại. Đó, thì, à, bạn có thể, ờ, cùng hỗ trợ với đồng nghiệp của mình chẳng hạn, là bạ, ờ là sẽ phân phân bổ phân bổ như thế nào, sao cho mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau được, ừm, sao cho hiệu quả á. Không quan trọng và khẩn cấp là nhóm thứ 3 nha. Còn nhóm cuối cùng là nó không quan trọng và không khẩn cấp chút nào, và bạn phải nhận ra được là, ờ, mình có công việc nào là mình cảm thấy như là mình không cần phải làm. Ví dụ như là ở ờ, sắp xếp một cái, ơ, file, sắp xếp một cái công phần công việc nào đó, ví dụ bạn cảm thấy nó không phải là nhiệm vụ của bạn đi, thì bạn có thể bỏ qua nó luôn và báo cáo với sếp là "Phần này không phải là nhiệm vụ của em, thì có thể độc bỏ đi." Bởi vì nhiều khi mà chúng ta ôm việc, chúng ta không để ý là có những cái công việc nào mà chúng ta không có nhiệm vụ phải làm nó, thì bạn nên bỏ bớt những công việc không phải nhiệm vụ của mình đi, thì bạn thấy cách này như thế nào?
À! Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm, hiểu. Ừm. Ừm, mình thấy cách này cũng, mơ, ổn nha. Đúng á là, a, từ trước tới giờ mình cứ, ơ, thấy nhiều việc mình cứ vô là xử lý, xử lý, chứ mình cũng không có chia và phân bổ ra là cái nào quan trọng, cái nào khẩn cấp và cái nào không quan trọng để mà làm sau. Tự nhiên khi mà bạn nói thì mình mới nhận ra á là đúng á, là mình phải chia cái khối công việc ra từng khối như vậy, thì mình cũng, ơ, thấy là nó rõ ràng, rồi, ờ, mình cũng có, giống như là, sắp xếp thời gian để mà giải quyết. Đúng là những cái việc mà giải quyết c được nhanh, ờ, thì mình giải quyết trước để mà những cái việc mà sau á, còn thời gian nhiều á thì mình sẽ không còn vướng bận đến những cái công việc đó nữa. Ờ, mình thấy cái này hay và hợp lý rất là nhiều luôn, chắc á là mình sẽ áp dụng nó nè.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, đó, đó là một cách nha. Thì có một cái cách khác mà khi mà bạn cảm thấy, như là, có quá là nhiều công việc, mà bạn cảm thấy như là cái công việc nào nó cũng quan trọng đối với bạn như nhau ấy và bạn có trách nhiệm là phải hoàn thành tất cả những công việc này luôn, thì bạn có thể nhìn theo một cái góc khác là bạn sẽ ước lượng cái tác động, ờ, của cái công việc này thay vì bạn nhìn cái số lượng kể của của cái công việc mà bạn phải làm đó, thì bạn sẽ xem là bạn tự hỏi mình là cái việc nào nếu mà hoàn thành đầu tiên thì nó sẽ giúp cho mấy cái việc khác nó trở nên dễ dàng hơn. Đó, kiểu, hiệu ứng domino á bạn. Thì, à, nếu mà bạn hoàn thành, ờ, cái việc chụp ảnh nà một này, thì bạn làm xong mà làm nhanh luôn thì cái công việc phần sau nó rất là dễ dàng chẳng hạn. Thì đó, bạn sẽ tự hỏi bản thân mình như thế và sẽ xem là việc nào ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu lớn, hoặc là kết quả cuối cùng á, thì bạn có thể nhìn theo cách như thế nhé. Thì bạn cảm thấy thế nào về cái cách này?
Ừm. Ờ, hiểu. Ừm, ừm. Mình thấy cũng hợp lý nha. Ờ, đúng á là cái việc mà, ờ, giống như là ưu tiên cái nào quan trọng hơn và cũng như sắp xếp thời gian để làm trước á, thì nó cũng giảm cái áp lực cho những cái công việc sau của mình rất là nhiều luôn. Mình thấy á tự nhiên bạn đưa ra những cái lời khuyên mà dường như là trước giờ mình chưa nghĩ đến luôn á. Mình thấy là khá là hữu ích với mình luôn á nha.
Ừm. Ừm. Và một cái lời khuyên cuối cùng mình dành cho bạn là bạn hãy, ờ, đừng ngại mà từ chối những cái công việc mà không phải là trách nhiệm của bạn nha, bởi vì thật sự là cái thời gian nó cũng gấp rút rồi và cái năng lực của mình thì cũng có giới hạn thôi. Nên là bạn, à, cũng không cần phải làm tất cả, chịu tất cả những cái trách nhiệm về cho mình, bạn có thể, ờ, nói với sếp, hoặc là, ờ, cùng bàn luận với các đồng nghiệp của mình, mặc dù mọi người có ít người thôi nhưng mà mọi người có thể hỗ trợ nhau, giảm bớt những cái công việc mà nó nặng nhọc ấy, thì mọi người có thể đủ sức để làm hoàn thành được công việc một cách hiệu quả. Đó. Ừm.
Ừm. Ừm, tự nhiên công nhận á, hôm nay á khi mà nói chuyện với bạn nè và chia sẻ những cái mà mình cảm thấy là, ờ, khó giải quyết đối với mình và bạn cho mình những cái lời khuyên mình thấy rất là hữu ích, cũng như á là nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc là, ờ, xử lý những cái cái những cái công việc mà mình cảm thấy rất là khó khăn và nó nhiều ở trong cái giai đoạn gần Tết này d ừm, ừm, thì thấy là cảm ơn bạn rất là nhiều, ờ, bởi vì bạn cũng cho mình những cái lời khuyên để mình cũng biết là ưu tiên cái nhiệm vụ nào quan trọng và không quan trọng nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình chúc bạn, ờ, ừm, sớm hoàn thành công việc và có thể tận hưởng c Tết vui vẻ nhá. Chào bạn nha!
Tạm biệt bạn!